آه كل حاجة، كل حاجة يعني أ ريحة المطر، ريحة الأرض، آآ ريحة ال ال ال التراب بتاع الأرض وهو مختلط بالمَيَّة كده، آآ ريحة الأكل نفسه اللي هي كانت والدتي بتعمله لنا اللي هو المحاشي، والحاجات الجميلة دي، آآ الحاجات السخنة الدافية دي في أيام الشتا، آمم الكاكاو باللبن، والشاي باللبن. لأ حاجات كتير، حاجات كتير أوي كانت بتفكرني فعلًا بال بتفكرني، ما زِلت بتفكرني بالمطر يعني آه آه.
آه. إمم. جميل. جميل جدًا آه آه. ماشي. إمم إمم. أيوه بالضبط حلو جدًا، طب آآ في في ناس بيرتبط معاهم المطر بقى بشعور بالكآبة، وإن بقى آآ هُم دلوقتي هيقعدوا ف في الركن الهادي، مش هيعملوا أي حاجة لأن هُم ف فبتحسي برضه أنتِ كده عندِك حاجة زي كده، والّا لأ أنتِ بالنسبة لِك الموضوع بهجة وفرحة وذكريات جميلة؟
إمم. أيوه. إمم. لأ بُص أصل أنا باحب الشِتا ي واخد بالك؟ فال اللي بيحب الشِتا مش بتفرق معاه بقى يعني آه باتقبّل فعلًا المطر، وباحس بسعادة في اليوم ده جدًا، جدًا بابقى مبسوطة. آآ لكن الناس اللي ما بتحبش ال الشِتا بقى، بيبقى اليوم فعلًا بالنسبة لها كئيب بت أهو هو ده بقى الشِتا اللي أنتم بتحبوه، آه هو ده ال آه ويقعدوا بقى يقطّموا في الناس اللي هي بتحب الشِتا هم هم طبعُهم كده بقى ف تقدرش تغيره يعني.
إمم ماشي. بتتقبلي بقى كل حاجة. جميل. إمم. إمم. أيوه أيوه. جميل. <laughs> ج و ولسه برضه لحد دلوقتي بتخافي من الرعد، والّا الموضوع بقى خلاص ب بقى بالنسبة لِك عادي؟
آآ شوية، يعني آه شوية برضه باقلق من الرعد أوي لدرجة إن أنا باخاف يعني، وخصوصًا إن أنا برضه سمعت وعرفت لما كبرت عن الرعد إن هو يعني ممكن يأثر على حاجات معينة على ال آمم الشحنات الكهربائية بتاعة أي حاجة آآ لو كمبيوتر مثلًا محطوط، وجنب شباك، وم والرعد أو كده بيأثر عليه. آه البرق والرعد آه والبرق بالذات كمان آه ف فبقيت برضه باقلّق منه شوية يعني، هو مش خوف بشكل الخوف اللي وأنا صغيرة بس هو إيه يعني بابقى حريصة شوية يعني منه. آه ف
برضه؟ إمم. جميل. إمم. آه، آه، آه. ال البرق والرعد آه. إمم إمم إمم. ماشي. م بالضبط أيوه أيوه. آآ بتتجنبي مثلًا إن أنتِ بقى تبقي في مكان مكشوف أو في في مكان بقى مواجه ليه يعني آه.
أيوه هي دي بالضبط الله ينور عليك. <laughs> فعلًا ما باحُطش ب ما ب يعني ما ابقاش موجودة بقى في مكان مكشوف، أو افتح بقى شباك لأ من ورا زي ما قُلت لك كده من ورا الإزاز. <chuckles> حلوة أوي آه كفاية عليَّ. <chuckles>
بالضبط. جميل جدًا. جميل جدًا جدًا. يعني عايز أ <giggles> آآ عايز اقول لِك اتبسطت جدًا جدًا بالكلام معاكِ يعني، وبالذكريات العظيمة دي، وأكيد حابب إن إحنا نقعد نتكلّم كتير بعد كده.
<chuckles> إمم. وأنا كمان. <laughs> أكيد، أكيد، أكيد إن شاء الله.

إمم، جامد.
و يعني وإحنا صغيرين كده أنا واخواتي، آه، كنت أنا يعني أكبر واحدة فيهم وباخدهم وإحنا راجعين كده من المدرسة، كانت دايمًا تصادف في الشتا أمّا المطَره تمطَّر نكون خارجين من المدرسة، والمدرسة كانت جنب البيت مش بعيدة، في شارع كده يعني بيننا، وكنا بنرجع بقى كنت امسكهم آآ، يعني إيد من هنا وإيد من هنا، ونجري بقى في الشارع، كان إحساس جميل، آه، إحساس كان جميل جدًا.
ماشي، آه. جميل. آه، تمام. أيوه. جميل جدًا، آه يعني آآ، ب بتحسي بقى الإحساس ده بيدخل لِك بقى ف في مود عامل إزاي بقى؟ بت مود ذكريات والَّا بت بتحسي بإيه بالضب إمم.
همم. آه. رح يعني ريحة المطر آه، ريحة المطر، بتفكّرني بالذكريات دي آآ، ريحة الأرض كده بعد المطر وال وال أ أ بيبقى الجو ريحته جميل جدًا، جدًا، ولمّا نوصل البيت بقى كانت يعني مامتنا دايمًا كده تبقى عاملة لنا في ال في ال في أيام المطر دي والسقعة دي، بتبقى عاملة لنا محشي بقى نطلع على السلِّم س شامين ريحة المحشي، <laughs> بتبقى آه. <laughs>
آه. إمم، إمم. أيوه. إمم. يعني يعني الموضوع مرتبط معاكِ ب بأحاسيس متداخلة بقى، أكل و وجوع و و <laughs> جميل.
آه، أوي، أوي. أكل أكل الشتا بقى والمحاشي والحاجات دي، بتبقى مرتبطة بأيام السقعة، و و والواحد بقى ياكل الحاجات السخنة دي، ويتدفى كده، بتبقى أيام جميلة أوي، أوي يعني أحلى ذكريات، أيام ريحة المطر وال والأكل، آه جدًا.
بالضبط. أيوه، أيوه. يعني يعني معنى كلامِك إن أنتِ بتحبي المطر والَّا بتشوفي إن المطر ده بقى حاجة مزعجة بقى، و وطينة بقى و وطبعًا لو لو دلوقتي ناشرة مثلًا غسيل بقى وتلِمّي الغسيل والحاجات اللي زي دي؟
آه، لأ. لأ المطر لأ بالنسبة لي مش مزعج خالص، خالص لأن أنا أساسًا باحب صوته كمان، يعني أنا باحب صوت المطر، وهو مثلًا نازل كده على ال الإزاز أو يعني آآ، بيبقى ليه كده صوت جميل كده وخصوصًا بقى لمّا الدنيا بتمطّر بالليل، بيبقى المطر ممتع، ممتع جدًا.
آه. صوت كمان. آه، آه. إمم. يع يعني ثواني أنتِ بت بتفرَّقي ما بين المطر بتاع بالليل والمطر بتاع الصبح؟
إمم.